آآ احكي لي كده، هل بتحبي الموسيقى مثلًا، وليكِ ذوق معين فيها؟
والله هو أنا باحب الموسيقى فعلًا بكل أشكالها يعني، ب آآ على طول باسمع أغاني، آآ كنت وأنا صغيرة بالعب على آلات موسيقية، ف فده مخلّيني من وأنا صغيرة باحب الموسيقى عمومًا يعني.
إمم. إمم. طب إيه الآلات الموسيقية مثلًا اللي لَعبتِ عليها وأنتِ صغيرة، أو مثلًا ليه الحوار ده أبتدى معاكِ؟
أ ما اعرفش والله، هو أنا وأنا في ابتدائي، آآ عَزَفْت على الأكورديون وبعدين على الإكسليفون وبعدين على الكَمان، حسيت إن إن أنا يعني ال الحاجات دي شادّاني أوي، بس للأسف ما كمّلتش فيها آه، للأسف ما كمّلتش فيها بسبب الدراسة بقى، يعني إن البيت عندنا حسّوا إن دي حاجة ممكن تضيّع وقتك، فلأ خلاص وقّفها وكمّل دراسة.
إمم. كانت هواية يعني؟ إمم. إمم، طيب مثلًا شايفة إنِك كنتِ المفروض تكملي في ال ام أ في الهواية دي، وكنتِ ممكن تطلعي بحاجة حلوة آآ لو كنتِ كملتِ فيها يعني؟
إمم، حاسّة بكده، يعني بدليل إن أنا لما جيت خدت في الجامعة، آآ مادة خاصة بالموسيقى، آآ جِبت فيها امتياز يعني، فمعنى كده إن أنا باعرف في الحاجات دي، باعرف أشتغل عليها يعني.
إمم. آه. آه، طب جامد ده، طيّب مثلًا إيه أ إيه أكتر نوع موسيقى بتحبيه أو بتسمعيه مثلًا الفترة دي؟
أ هو أنا عمومًا ما ليش في الإنجلش أوي، فمعظم اللي باسمعه عربي آآ، ف امم يعني
امم.
العربي عمومًا يعني أ أوقات بقى على حسب الMood أوقات شعبي، أوقات حزين على حسب.
يعني مثلًا طب يعني ليكِ مثلًا في الشعبي اللي هو مثلًا المهرجانات والكلام ده؟
أوقات <laughs> أوقات في بعض الأغاني، إنّما في بعض الأغاني بجد أنا مش عارفة الكلام اللي هم حاطّينه فيها ده عبارة عن إيه، يعني أنا مش فاهماه عمومًا، عشان إن أنا أسمعه وباكتشف إن بعدُه إن هو كلام يعني ما ينفعش إنّه يتقال.
أ امم. امم، يعني بس ما بت الموسيقى مث المزيكا مثلًا بتاعة بتاعة المهرجانات دي ما بت ما بتند ما بتخليكيش تدندني مثلًا أو كده، أو اللي هو دخول تدخّلِك في الMood معاهم؟
آه، ما أنا باقول لك بعض الأغاني فعلًا الواحد يعترف إن هي كويّسة، يعني بتدخّل الواحد في Mood حلو، بدليل إن كل الأفراح دلوقتي بقِت مشغّلاها يعني سواء آآ، الفرح ده high class أوي، أو عادي هتلاقيه مشغّل لازم يدخّل مهرجان في النُص.
امم. امم. أيوه، أيوه. آآ طب مثلًا، إيه مثلًا أكتر مُغنّي بتحبّي تسمعيه؟ آآ فلو هنبتدوا مثلًا بالكآبة مثلًا. إيه أكتر
تامر عاشور <laughs> ده أكيد تامر عاشور ده the top يعني على طول، لحد الوقتي والله، يعني أنت لو مودك كويِّس وسمعت تامر عاشور هت هتكتئب.
<laughs> إمم. إمم. طب مثلًا في ال في الأغاني بقى اللي هي الفرايحي وكده، إيه أكتر مُغنّي بتحبّيه؟
آآ لا والله مش واحد معيَّن، يعني مثلًا آآ ممكن رامي صبري، آمم، حكيم أوقات، آآ فيه ذوق معيَّن ج م يعني غريب أوي لما حد بيسمعه، عبدالباسط حمودة، ليه كام أغنيّة باحب أسمعهم <laughs> فده عمومًا يعني آآ كtotal أنا متنوِّعة في سماع الأغاني، مش مش حاجة معيَّنة أنا ماشية عليها.
إمم. إمم. <laughs> إمم. إمم. طيب هي بتفرق معاكِ أصلًا في المود وكده اللي هو مثلًا لو أنتِ مودِك دلوقتي حزين؟ إمم.
جدًا. جدًا جدًا، فوق ما تتخيَّل يعني ال باسمع أغنية فعلًا بترجَّع الواحد لذكريات أوقات الواحد بيبقى يتمنّى إنّه ينساها، وأوقات آآ <clears throat> باحس إن أنا مبسوطة، إن أنا سامعاها عمومًا.
إمم. يعني أنا كنت لسه هاسألك السؤال ده اللي هو إيه، آآ مثلًا لو في أغنية عدَّت عليكِ مثلًا ما سمعتيهاش بقى لِك فترة كبيرة أوي ورجعتِ سمعتيها ت سمعتيها تاني، بترجَّعِك بقى بالذكريات بتاعة الفترة اللي أنتِ سمعتيها فيها قبل كده؟
إمم. بالضبط والله، وبيبقى نفس العياط بتاع زمان، بيرجع تاني، كأن الموقف لسّه حاصل دلوقتي يعني ما أعرفش إيه الغِايَّة إن أنا أسمع نفْس الأغنية اللي بتنكِّد عليا أنا مش فاهمة!
<laughs> إمم. طب وبالعكس بقى كمان بتحصل معاكِ، اللي هو مثلًا، لو أنتِ كنتِ في فترة بتسمعي الأغنية دي في فترة كويسة ورجعتِ سمعتيله سمعتيها تاني وتفتكري الذكريات الكويِّسة بقى ساعتها، حتى لو أنتِ دلوقتي كنتِ متضايقة؟
آه. أنا لسّه حاصِل ليّا موقف فعلًا قريِّب، أنا شُفت حد كان معايا في ابتدائي يعني من زمان جدًا، فأنا فاكرة الأغنيّة اللي كانت شغّالة في بيته لمّا دخلْتُه، يعني أنا لمّا دخلْت البيت كانت في أغنية مُعيَّنة بتاعة هيثم سعيد كانت لسّه نازلة تقريبًا، كانت شغّالة عالتلفزيون، فأنا فاكراها، يعني أنا فاكراها، ف ممكن أبقى مش فاكرة الشخص ده أوي زي ما أنا فاكرة الأغنيّة اللي كانت في الوقت ده، فاستغربت جدًا إن دي ذاكرة، يعني أغنيّة أحيتها.
إمم. إمم. إمم. أيوه. إمم.
كان موقف غريب.
أيوه، أيوه. ما هي ما هي زي ما أنتِ بتقولي كده، اللي هي الموسيقى بترجّع الواحد للذكريات، سواء بقى كانت حزينة، أو أو كويسة يعني. بس مثلًا إيه المود مثلًا بتاع الفترة دي اللي أنتِ بتسمعيه؟
إمم. آآ والله أ حاليًا أم كلثوم مثلًا. آآ لمّا باحب بقى إن أنا أهدّي أعصابي من دَوشة الأطفال، وال ل والبيت، ومش عارفة إيه. ممكن أشغّلها، وأقعد لوحدي يعني. فهي بالنسبة لي مع كوباية شاي، دي لوحدها كفيلة إنّها تهدّي أعصابي شوية.
إمم. إمم. يعني أنتِ أصلًا بتحبّي الأغاني القديمة بتاعة أم كلثوم، وعبد الحليم حافظ وكده؟
آه، طبعًا. إمم. أنا أصلًا متربيّة عليها. يعني أنا بابايا كان ييجي العصر، يعمل كوبايتين الشاي، ويشغّل أم كلثوم خلاص. يقعد بقى هو وماما يشربوا الشاي، يسمعوا أم كلثوم. فدي بالنسبة لنا رومانسية كبيرة جدًا يعني.
إمم. إمم. طب وبتحصل معاكِ بقى مثلًا لمّا بتسمعي الأغاني دي دلوقتي بتلنِّك معاكِ بقى بأيام الطفولة وكده؟
خالص. <giggles> لأ والله العظيم خالص ما بتحصلش.
<chuckles>
هي كل وقت دلوقتي خلاص يعني الرومانسية اللي عُنّا بنشوفها زمان دي، ما عادتش موجودة دلوقتي عمومًا يعني.
إمم، طب مثلًا إيه إيه أكتر مُغنّي دلوقتي بتسمعي له؟
آآ أنغام. أنغام دلوقتي بقت آه. آآ باحب صوتها جدًا. آآ شيرين كنت باحب صوتها جدًا، وما زِلت. بس الأغاني الجديدة مش قوية، فما دخلتش معاها أوي. فالاتنين دول دلوقتي ك يعني باسمعهم كتير. حتّى القديم بتاعهم ف باحبهم جدًا.
أنغام. إمم. إمم. إمم. طيب مثلًا تفتكَري مثلًا أغنية كده خلّيتِك هي اللي أصلًا تدخُلي بقى في عالم الأغاني وكده، والموسيقى كلّها، والّا جات معاكِ بالصدفة؟ أغنية مثلًا معيّنة كده، اللي هي سَحَلِتِك بقى في ال إمم.
كب كبداية؟ آآ هاحاول أفتكر، بس أنا فاكرة أوي، إن كان في وأنا صغيرة حد عمومًا كل ما يشوفني، يقول لي غَنّي الأغنية، كانت أغنية كئيبة أوي اللي هي، كُلّه اتكسّر، كُلّه اتدمّر مش عارفة إيه. فكنت باغنّيله الأغنية دي على طول كل ما أشوفه فممكن دي الأغنية اللي خلّتني دخلت في موضوع الأغاني عمومًا يع
إمم. <laughs> طب أ أنتِ أصلًا ليكِ في الغنا بقى غير الموسيقى والعزف على الآلات وكده؟
يعني هو خالص صوتي سيء جدًا ما أكيد لمّا باغنّي أكيد اللي قدامي بينزعج يعني ف فما باحاولش أو بمعنى أصح باغنّي وأنا حاطة الairpods كده ف ما حدش بيسمعني، باغنّي وأنا لوحدي.
إمم. <chuckles> إمم. ت طيب ال بما إنِك بقى كان ليكِ أصلًا الخلفية بتاعتِك بالآلات الموسيقية وكده. هل بتركزي أصلًا في الحاجات بقى اللي هي الس ال بيسموها إيه بيسموها الbeat بتاع الموسيقى أو اللحن مثلًا بت ودنِك دايمًا بتروح له وكده والّا لأ؟
لأ مش أوي كده، لأن أنا الموضوع وقف عندي في ابتدائي، فما كنتش تعمقت خالص في الموضوع. أنا أخلي آخري مثلًا إن أنا أعرف ال مكان النغمة دي، آآ كنت حافظة اللحن ورا ال المدرس اللي بيعلمها لي، إنما إن أنا أتعمق إن أنا أفهم بقى الآلة ودي شغا لأ خالص. لأ.
إمم. امم. أيوه، أيوه. طب كان في سؤال نفسي نفسي اللي هو إيه آآ ال اللي هُم بيقولوه دايمًا بتاعة الآه والفاص والفاص والفاصوليا ومش عارف إيه بتبقى ال الدو ري مي الدو ري مي فا صو دي، اللي هو السلم الموسيقي، دي أنتِ كنتِ تابع اتعلمتيه وأنتِ صغيرة؟
أيوه، آه. آه، أكيد، أكيد، ده رقم واحد أصلًا كنّا بنتعلِّمه عشان نعرف ال مكان النغمة فين عمومًا، يعني كنّا بنرسم مفتاح صول في الأول بقى كده، ونبتدي بقى ال السلِّم الموسيقي بقى من الأول "دو ري مي" لحد بقى الآخر يعني.
إمم. إمم. إمم، البتاع ده جامد آآ، كنت أول مرّة أشوف حد بيعمل كده، بس مثلًا إيه الmood مثلًا اللي دلوقتي أنتِ قُلتِ بتحبّي تسمعيه؟
آآ، دلوقتي آآ، ممكن خرجت شويّة من حتِّة ال الأغاني الرومانسي خلاص آآ، دخلنا في الواقع بقى <laughs> يعني، دخلنا في في الواقع اللي إحنا حوالينا ده، يا امَّا شعبي عشان أفصل دماغي شويّة آآ، يا امَّا قديم زي ما قلت لك من شويّة إن أنا باحب أستجِّم آآ، يا امَّا بقى الحزين اللي هو تامر عاشور، الأغاني اللي هي عايز بقى اللي هي تستعيد ذكريات الماضي يعني.
إمم. إمم. طب والترند اللي طالع دلوقتي بتاع الrap والأغاني دي ب ليكِ فيها؟
لأ خالص، خالص، ومش فاهماها عمومًا. يعني مُعظم الأغاني ما بافهمهاش. اللي هو ممكن أقعد مع حد عَمّال يغنّيها، يغنّيها، يا جماعة أنا مش فاهمة، أنتم بتقولوا إيه؟ طب بالراحة، لأ ما فيش خالص إن أنا داخلة في الجَو بتاع الراب ده.
إمم. ولا حتى شَدِّك مثلًا أيام ما كان الترند طالع بقى، وكان كلّه بيتكلّم عليه؟
بس ممكن باحب أحمد مِكّي.
إمم، عشان
يعني أحمد مِكّي لمّا غَنّى راب، حبّيته.
إمم، وكنتِ سمعتِ ليه أغاني معيّنة، والّا ما تفتكريش؟
آآ لأ، ما افتكرش أوي الأغاني معيّنة ال بس ممكن فيه الأغنية اللي كان مغنّيها لابنه، ومش فاكرة اسم الأغنية إيه. هي الأغنية دي كانت قعدت معايا فترة، مش فاكراها، مش مُتذَكِّراها دلوقتي أوي يعني.
إمم. إمم. طيب، هل بقى مثلًا الأطفال أنتِ ب ليهم بقى نَفْس الذوق بتاعِك وكده؟
<chuckles> أيوه فعلًا. يعني أنا لسّه ابني جاي حاكي لي موقف، إن هو قاعد في الأوتوبيس بتاع المدرسة، آآ مشغّلين مش عارفة عمرو دياب باين، فهو قاعد يغنّي خطفوني معاهم يعني. فالمس قعدت تصوّره، اللي هو أنت عارف الأغنية دي منين؟ <chuckles> فدِي كانت جاي يحكي لي، فأنا بصّيت له كده، قُلت له للأسف أنا اللي معلماها لك يعني. <chuckles>
إمم. <chuckles> <giggles> <giggles> لقطوا من الأغاني اللي أنتِ بتسمعيها.
ما هو أكيد ما هُم قاعدين معايا ليل ونهار، فأكيد هيسمعوا ال أنا باسمعه أكيد يعني.
إمم، طيب مثلًا سؤال أخير كده، هل بقى الأطفال بت بعيدًا بقى عن الأغاني دي، هل بت بتخلّيهم مثلًا اللي هو إيه، في أغاني معينة ما يسمعوهاش وكده، عشان هُم لسه صغيرين وكده، والّا عادي؟
آه فعلًا، أنا لسه في أغاني ف يعني أنا لما سمعتها حتى استنكرت الكلام اللي فيها، فأنا ما أحبش إن هو يردد الكلمة دي، فيتفهم غلط هو مش فاهمها، هو Already هيكررها وخلاص. فلأ، فأنا ت مَنَعْت خالص إن أنا أسمع أغنية مثلًا فيها كلمة خارجة. لإن هو هييجي يسمعها، هييجي يكررها، هو مش فاهم، اللي قدامه هيفتكر إن هو سوري يعني مش مترَبّي، ده طفل بيقول كلام مش فا هو مش فاهمه، فخلاص أنا ما ادخلش في الحِتّة دي لأ، أسمع معايا الأغاني العادية اللي هي تعمل لنا مود حلو وإحنا راكبين العربية، وإحنا قاعدين في البيت زهقانين كده يعني.
إمم. أيوه. إمم. إمم. صح، صح، آآ طب كلام جميل ده، أنا باشكُرِك جدًا على كل الكلام ده، وعن الخلفية بتاعتِك عن الموسيقى دي كلها، وباتمنى نكرر المقابلة دي تاني.
إن شاء الله وأنا كمان، ميرسي.